Setuju sih. Kayak jadi lebih rileks, plong, terus juga kalau misal stres itu ya bagusnya itu keluar olahraga, gitu kan, walaupun jalan kaki doang.
Mhm. Iya, Kak, kan sekarang olahraga itu kan nggak mesti harus yang berat-berat ya, kita nggak mesti harus ke nge-gym, kita nggak mesti harus yang angkat beban, nggak. Cukup kalau di rumah aja ada tangga aja misalnya, udah, naik turun aja. Sekira 5 menit udah cukup itu.
Mmm, terus? I Iya kan? Mhm.
Mhm.
Terus, eee, menurut kamu itu pernah gak sih kayak ngerasain suasana hati yang berubah setelah olahraga? Boleh diceritain gak?
Oh, pernah dong, eee, kan